O zaman s darlıyorum devamlı, "hadi izle, izle, izle, izle." diye. İzleyene kadar, ııı, psikolojik baskı yapıyorum.
<chuckles> Hıı, sen vermiyorsun yani birazcık bilgi paylaşımında bulunmuyorsun.
Ben vermiyorum ama bir arkadaşım var, eee, mesela diziyi ben o, eee, ikimiz beraber izledik bir kere tamam mı yine Lost'tan örnek vereceğim. 3. bir arkadaşımız da izlemedi biz 2. defa izleyeceğiz aynı bölümü, iii, diğer arkadaşımla o Nasıl?
Hı hı. Tamam. Onun için mi? Yani izlemeyen arkadaşınız için mi 2. kere izleyecektiniz? Ha.
Evet, evet, bir de, eee, belki göremediğim bir şeyler olabilir. Hani tekrar izleyince daha böyle oturuyor falan filan ya. Neyse. Böyle şöyle e heyecanlı bir sahne gelmeden önce diğer arkadaşım böyle yapardı, "Bak şimdi buraya çok dikkat!" Yani. <laughs> Delirtiyordu yani diğer arkadaşımızı. Öyle de olmaması lazım mesela. Yani bir sus. Zaten hani a o tamam bütün sahnenin şeyini kaçırıyorsun öyle yapınca.
Ha. <chuckles> <laughs> <chuckles> Çok iyi ya. Peki sana nasıl hissettiriyordu öteki arkadaşın böyle yaptığında?
Yani ben bana biraz hem komik geliyor hem de geriliyorum böyle yani böyle "Ya, yapma şunu yani." falan oluyorum, anladın mı? Aynen, ha, onu bekliyorum. Evet, burada diyecek, "Şimdi buraya dikkat!" diye falan olmaz yani.
A, şimdi söyleyecek falan. <chuckles> Hımm. Yani senin hiç birine spoiler verdiğin olmadı bu zamana kadar sevmediğin için. Başkalarının sana yapması
Diziyle ilgili vermedim. Benim de şöyle bir, eee, şeyim var, eee, hani huyum mu diyeyim? Biraz keyif aldığım bir sadistliğim mi diyeyim? 1 tane arkadaşım var. Şimdi maç izliyoruz mesela online, eee, kaçak sitelerden izlediğimiz için o yayın biraz daha geç geliyor, tamam mı? Ama mesela online'dan takip ettiğin zaman gol olduğunu görüyorsun veya penaltı oluyor. O penaltı oluyor. O daha penaltı sonucunu görmemiş oluyor. Ben mesela şey diyorum. "A, gol o gol attı diyorum." O penaltının bütün şeyi gidiyor onun için. Bazen de ama yanlış bilgi veriyorum. Mesela "A, kaçırdı." diyorum ama penaltı gol oluyor aslında. Yani şeyi ona hiçbir zaman, ııı, mesela bazen, iii, yalan söylüyorum, bazen gerçeği söylüyorum ama delirtmeye yetiyor o onu. <chuckles> Ben de ondan keyif alıyorum biraz Eee, çok sinir oluyor aynen.
<chuckles> Hı. O. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. Keyif alıyorsun. Peki arkadaşların onlar nasıl hissediyorlar? Arkadaşların
Nasıl? 1 tane arkadaşım var böyle bundan çok uyuz olan. "Abi yapma şunu!" falan diyor her maçta. Ben de diyorum, "Tamam, yapmayacağım." diyorum. Mesela o maçta yapmıyorum ama bir sonraki maçta bir öncekinde yapmadım diye bir daha söyleme ihtiyacı duymuyor. O o maçta yapıyorum ama falan öyle kendimi eğlendiriyorum. <chuckles>
Hı hı. Ge <chuckles> <chuckles> Peki. Be ama bu arkadaşlığınızı etkileyecek kadar k eee, şeye uzamıyor yani anladığım kadarıyla.
E, ne yapacak yani? Bir penaltının şeyini söyledim diye hani ne olabilir ki? Bence çok önemli bir şey değil. Sonuçta dizinin finalini anlatmıyorum yani.
Imm.

Yani, komedi dizileri oluyor mesela, eee, bilim kurgu dizileri olabilir. Eee, genellikle bilim kurgu dizilerini de seviyorum. Eğer, böyle, çekici geliyorsa mesela Dark vardı, Netflix'te 1-2 se sene önce, belki 3-4 sene önce. Onu seviyorum. Bu Üç Cisim Teoremi vardı geçenlerde, hani, onu daha 2. sezon çıkmadı sanırım, onu da, eee, seviyorum. Yani bu tarz diziler seviyorum. Evet, evet. Genelde ben Netflix'ten izliyorum. Başka bir platform takip etmiyorum.
Hımm! A, evet! O da mı Netflix'te? He he. Peki, böyle, eee, daha popüler olan dizileri de izliyor musun, herkes tarafından? Iıı <smacks lips> Herkes tarafından popüler ol
Ne mesela popüler? Nasıl? He, pop eee, mesela örnek verebilir misin? Hani popüler?
Yani, bir ara mesela Game of Thrones vardı.
He, o tarz şeyleri diyorsun! Ya, Game of Thrones benim tam, böyle, bir tık g ge eee, geç ergenlik dönemime mi, geldi diyeyim? Ne diyeyim? O zamanlar, böyle, çok popüler olan şeyleri i izlememe, eee, taraftarıydım. O yüzden bayağı bir şey kaçırmış olabilirim hani?
He he. <chuckles> Niye? Bir nedeni var mıydı?
Ya, ha hani, böyle, asi olduğun bir dönem olur ya insanın, eee, e böyle, a herkes mesela, a i çevrendeki 10 kişiden 9'u Game of Thrones izliyor. Sen farklısın, böyle, farklı olduğunu düşünüyorsun. "Ya, abi ben izlemem onu ya, eee, ne abi o?" falan gibi bir, ü eee, moda giriyorsun, böyle, hani belki senin de bir zamanlar olmuş. Ay, öyle bir saçma, bir hiç, böyle, eee, bir manası olmayan, mantığı olmayan bir dönemime denk geldi. O yüzden izlemedim.
He he. Evet. Peki hiç mi merak etmedin? Hi yani hiç, böyle bir
İndirdim sonradan, eee, ama o zaman da vaktim olmadı. Bir de son, böyle, sezon finalini, böyle, arkadaşlarım izliyordu. Onları, böyle, eee, baktım, "Abi, sezon finali çok kötüydü." falan dediler. Öyle bir orada bir gazımı kaçırdı o benim, ondan sonra bir daha izleyemedim.
<chuckles> A, spoiler yedin!